Ah oui, super! Et alors, est-ce que tu tu aimes toujours la variété française? Est-ce que tes goûts, heu, ils ont évolué ou est-ce que tu es restée à tes 1ers amours?
Ah, oui. Ah non, non, la variété française, j'ai vraiment laissé ça de côté, heu, c'est terminé pour moi. Heu, trop de nostalgie, tu vois? Trop de non, puis je j'aime pas être nostalgique du tout, du tout, du tout. Heu, je vais de l'avant et puis moi, je m'adonne à à jouer des morceaux, hem <tsk> heu, de tu sais, des des m m m des des musiques pour enfants par exemple, où c'est facile, où c'est, heu tu vois? Heu, et puis, heu, des airs comme, hem, Bella Ciao, tu sais? Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao ciao ciao, celle-là que j'ai faite, hem, sans apprendre le solfège, encore une fois, je sais pas, hein, franchement je
Mmh mh. <chuckles> Mmh. Ah! C'est su mmh. Mmh mh. Ah oui. Avec ton oreille, oui. Tu as peut-être l'oreille absolue alors. Tu arrives à retrouver les notes?
Avec mon oreille, en effet, et et j'arrive Je sais pas. Ah oui, parce que j'arrive, heu, jusqu'au bout de Bella Ciao, avec la flûte et j'adore ça.